Exatamente. Às vezes está em uma festa, e essa facilidade, né, de ter o celular na mão o tempo todo. Chegam notícias boas, mas também chegam notícias ruins, e de repente, você está em uma comemoração, aniversário de um filho, e você recebe uma demissão do seu trabalho, e aí, você gastou aquele dinheirão todo na festa, imagina, e e você vai ficar supertriste naquela festa. É, realme é muito bom ter o telefone, mas e com certeza ajuda muito. Imagina, eu moro aqui no Estados Unidos, a minha mãe mora no Brasil, eu tenho a chance de falar com ela sempre. Mas se eu não tivesse o celular, não seria assim, né. Imagina no passado.
Cheiro ruim. É. <laughs> Festa, é. É. Ai. Sim, sim. É. É. É, no passa eu lembro, eh, ter crescido na meio que na evolução, né, de até chegar nesse momento que a gente está agora, antigamente, quando os meus familiares se mudaram para outro país, né, era o Skype, né. Era a única forma. É. Aí agora, está na sua mão. Você liga e já vê o rosto de todo mundo. É tão
Ah é, o Skype. Sim. É. É, agora Sim, tem que ter cuida cuidado para não te verem pelada. <laughs>
Exatamente Exatamente. Mas é tão eu acho que nessa facilidade que a gente se perde um pouquinho, né, de utilizar o tempo todo.
<laughs>